Ah, nunca se sabe, né, olha só, primeiro de tudo, né, é importante, assim, não se comparar, porque cada pessoa tem a própria prioridade, e tem histórias diferente, né, a gente não sabe o que que essa pessoa fez para poder se permitir andar de iate.
Hã. Ah não. Na na na não, mas eu sei, mas eu sei, sabe por quê? Porque são meus amigos, se fosse, sei lá, Roberto Justos, Silvio Santos, a filha do Silvio na não, tudo bem, não ligo, Neymar, não ligo, eles estão em outro outra vida, eu tô dizendo
Hã. <laughs>
dos seres humanos que n cresceram comigo, foram para o recreio comigo na quinta série, entende?
Uhum.
Então, eu vou abrir meu coração pra senhora, contar tudo que eu sinto, o o ódio que eu si o ódio que eu sinto, a senhora me disse se se tem solução ou não tá bom?
Tá bom, me conta sim. <laughs> Hã, hã, hã.
Sa sabe o que eu acho? Porque eu sei que essas pessoas não são multimilionárias, não são.
Sim.
É gente do pé rachado, igual eu mesmo.
<laughs> Adorei, do pé rachado, mas olha só, você sabe que muitos muitos, assim, eh muitos, e eventos, muitas atividades, experiências, basta você pagar para te-las, né. Você pode alugar um iate com outras pessoas e fazer fotos ali como só você tivesse curtindo aquilo com a tua família, então assim, você tem que ver os recortes que as pessoas colocam nas redes sociais, são recortes, você não sabe o que tem por trás dos bastidores, né, então assim, por isso que você não deve se comparar. <chuckles>
Né. Aí, é isso que eu acho que Isso aí, as